لأ هي لا قابلة للتنفيذ، لازم أرجع بالعربية للبيت. وما ما ما فيش حل تاني ما ينفع أنا واقف في مكان عليه شُرَط معناها إن ممنوع الوقوف، يعني لو جات عربية شرطة هتسحب العربية وهنا بيعاقبوك بالفلوس، يعني لو اتسحبت عربيتك أنت بتدفع غرامة وتدفع فلوس للمكان كل يوم عمّال يعِد عليك فلوس.
تمام، تمام. أكيد، أكيد. تمام.
اللي هُم بيشيلوا في العربية. المهم فأول ما لقيت الطريق فِضي لع لفّيت ومشيت بقى في الاتجاه الصحيح، وقُلت أول شمال آخده في شمال، هاحاول أوصل. عايز أقول لك 3 ساعات.
3 ساع أنا فَضّيت نص تقريبًا أو ربع ال البنزين اللي أنا حطيته الTank البنزين، عمّال ألِف.
<chuckles> 3 ساعات إيه، أنت قُلت لي أنت قُلت لي إن ال ال أنت كنت شايف البيت أصلًا يعني، يعني أنت يعتبر في في نفْس المحيط.
لأ، البيت مَشْي، مَشْي رُ م مَشْي 5 دقايق. مَشْي 5 دقايق، بس أنا باتوه الو ال ال و والنقطة التانية إن في شوارع جاية بس ما أنا بقيت أبُص بقى على الأرض.
تمام، تمام.
فأنا مش عارف أوصل له.
آه، فأنت فأنت ال فأنت الشوارع مش مساعداك إن أنت تدخل من الدخلات اللي أنت عايزها أصلًا، عشان تتن تنفذ اللي في دماغك.
آه. بالضبط، بالضبط. ففضِلت ألِف، ألِف، أنا عايز أقول لك أنا وصلت لمرحلة إن أنا عماّل أفَكّر طَب أنا أتّصل بمين، ما هو صاحبي دوّة أساسًا لو اتصلت بيه، عيب، يعني أنا منزّله وبتاع، طَب ماشي اتصلت بيه وهو عايز يخدمني، أقول له أنا فين؟ أنا مش عارف أنا فين، ما أنا أنا دماغي عمّالة تفكّر، عمّالة تفكّر.
تمام. أنت أنت أصلًا مش عارف توصف حتى، آآ المكان بتاعك.
آه، أنا وصلت لمرحلة إن أنا قُلت بقى إيه، آآ أ يعني أفضل أدَوّر على محطة بنزين أقف ع فيها وأخُش جوّه أقول لهم ادّوني العنوان واتّصل بيه بقى وخلاص، يعني حتى ي بس كل ده باقول إيه، شوية كده أحاول، أحاول، أحاول آآ، لغاية تقريبًا مثلًا بعد ساعة قدرت أرجع لنفْس البنزي الgas station دي أو محطة البنزين دي تاني، البنزينة دي تاني، فابتديت أقول طيّب أنا أخدت شمال، طيّب خلّيني أقدّم الشمال ده و وآخُد الشمال اللي بعده يمكن ألاقي شارع مفتوح تاني. وفعلًا عملت كده، وبصيت لقيت برضه تايه ومش عارف أنا فين ورجعت تاني لنفْس ال البنزينة دي تاني. فين وفين يعني أنا باقول لك 3 ساعات، أنا بصراحة مش متأكد، بس هو اللي أنا فاكره إن الج الدنيا كانت نور، أنا واصل البيت والدنيا ضلمة.
تمام. رجعت لنفس المكان، لكن ما ما وصلتش البيت. تمام. تمام.